Sanırım, emm. Açıkçası nerede başladığıyla ilgili çok bir fikrim yok. Bir dönem, eee, her şey böyle üst üste geldiği bir dönem olmuştu. İşsiz kaldığım ya da hayatımda farklı sorunların olduğu bir dönemdeydim. Eee, her şey üst üste gelince kendimi bir anda, eee, farklı sorumlulukların içinde buldum. Yani almak zorunda olduğum sorumluluklar oldu. E, bunlar da eklendiğinde bir şeyleri yapmak, kanıtlamak eee, la başladı aslında. Evet, bunu da yapabilirim. Evde de çalışabilirim. İşi de yapabilirim. Şu bunu da yapabilirim fakat, eee, baktım ki ilk başlarda keyifle geçen şeyler sonrasında sorumluluk gibi geldi. Emm, öyle olunca da ben açıkçası önce sanırım fiziksel hani bir yardımla başlayan duygusal bir çöküşmeye gitti sanırım bu.
Hı hı. Hı hı, hı hı. Anladım. Peki bu aldığın sorumlulukları "Sorumluluk aldım." dedin, fazlaca aldım dedin. Sorumluluğu aldığın yani muhatabın kimse oradaki aldığın sorumluluğu konuşabileceğin iletişimle bunları yani bunun sana fazla geldiğini, eee, söyleyebileceğin birileri var mı?
Evet. Hı hı. Evet, var. Eee, zaman zaman konuşma da yaptım, eee, kendisiyle, hani yardımcı olabilecek kişiyle. Eee, fakat şöyle oluyor. 1-2 yapılıyor her konuşma sonrasında. Hani bir istikrar olmuyor. Eee, ben de hani bir noktada izin yaptığım işlerden izin almak, işlere ara verip böyle bir, eee, dinlenmek istiyorum. Yardımcı olacağını düşünüyorum bana fakat, eee, ben biraz sanırım mükemmeliyetçiyimde. Başkası benim yerime o işi yaptığında ya da benim gibi yapmadığında hani ben yapayım ya da eksik kalıyormuş gibi hissediyorum. Yani şöyle, mesela örnek verecek olursam, eee, benim köpeğim beslenmesi biraz, ııı, şey, seçici bir köpek. Hani her şeyi yemiyor, eee, ve ben bunu bildiğim için ona göre ona yemek veriyorum fakat sorumluluğu karşı tarafa verdiğim noktada benim kadar önemsemediğini fark ediyorum. Yani günün sonunda diğer yemeği de yiyor, sıkıntı yok.
Hı hı. Ş Anladım. Hı hı, tabii ki. Hımm. Anladım. Evet. Hı hı. Hı hı.